ยูเหรอครับ อ๋อ ยู ยู 5 ซีซันใช่ไหม ใน Netflix ดู ดูเหมือนกันครับ
ชื่อเรื่องว่า "ยู" ยู ใช่ อุ๊ย คุณ ฮ ภาคแรกคือเด่นดีมาก เออ แต่ภาคหลัง ๆ งง ๆ อยู่ แต่ภาคแรกคือดีมาก คือดีแบบเจนต้องดูต่อ
อันนี้ดู ดี ๆ จริง ๆ เอ่อ ผม ผม ผมชอบนะ อา อารมณ์ในหนังอะ ชอบดีว่าแบบ เออ มันแบบ ยังไง มัน มันรักผู้หญิงคน รักผู้หญิงก็จริง แต่ก็มีความเป็นฆาตกรอยู่ในตัว เออ
ค่ะ ใช่ ๆ เออ ดูเป็นคน Introvert อะ ใช่ ผู้ชายดูเป็นคน Introvert แต่ว่าแบบผู้ชายคือฉลาดมาก คือแบบหลบหลีกเก่งมาก อะไรเงี้ยค่ะ เออ สนุก พอดูแล้วสนุกดีค่ะ
ใช่ ๆ อา เหมือนเป็น เป็นคา เป็นคาแรกเตอร์ที่มีความขัดแย้งในตัวเองอะ พอดูแล้วมันน่าค้นหา มันก็เลยแบบน่าติด ตามดี เออ
<chuckles> ใช่ ๆ ค่ะ แล้วทุก ค ทุกตอน ทุก ทุกอะไรนะ ทุกซีซัน ก็จะมีแฟนใหม่ไปเรื่อย ๆ นะ แล้วก็ฆ่า แล้วก็ฆ่าไปเรื่อย <chuckles> ใช่ เออ ก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมฆ่าเก่งขนาดนี้เนี่ย งง เออ ค่ะ เออ สนุกดี
ใช่ ๆ ก็จะมีแฟนใหม่ ก็จะมีปัญหาใหม่ ๆ <chuckles> เออ อือ ใช่ เหมือนแบบมัน มันมี มันมีความขัดแย้งของมันดีอะ เออ ผมจำได้ ดู เรื่องนี้พอพูดถึงแล้ว ใช่เลยแบบ 5 ซีซัน <chuckles> ชอบ ๆ เป็นอีกเรื่องที่ชอบ
<chuckles> ค่ะ อืม เนี่ย ค่ะ ซีซันต่อ เนี่ยฉันก็รู้ว่า จะเป็นยังไงบ้าง อยากดูเหมือนกัน ใช่ ๆ วันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์กัน เออ ค่ะ ใช่ คนไม่ คนไม่ดีใช่ไหม เป็นคนไม่ดี
อือ อ๋อ ถ้าจะ อา อารมณ์ อารมณ์หนังมันอารมณ์เดียวกับ "Dexter" เลยครับ ถ้าชอบดูลองไปหา "Dexter" ดูได้ ใช่ ๆ ๆ
เออ ชอบดูคนไม่ดี <chuckles> เออ ค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ ที่มาแชร์กัน เดี๋ยวจะไปหา Dex text Dexter ใช่ไหมคะ มันอยู่ในไหนนะ Netflix ไหมคะ?
<chuckles> ครับผม ใช่ครับ เออ อ่า อันนี้ไม่ ไม่ ไม่แน่ใจว่าอยู่ใน Netflix ไหม เพราะผมดูจบไปนานแล้ว เออ ครับ ไม่แน่ใจ จำไม่ได้แล้วครับ ก็ต้องไปลองดู ยังไงก็ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ที่มาพูดคุยกัน
อ๋อ ต้องในเว็บไซต์ อ๋อ ค่ะ ๆ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
ครับ คุยกันใหม่ครับ สวัสดีครับ

นั่นสิ แล้วทำไมคุณไม่ดูต่อใช่ไหม? เออ แล้วคุณรู้ได้ไงว่า ซีซัน 2 มันไม่สนุกล่ะ ถ้าคุณยังไม่ได้ดู?
ใช่ เชื่อไหม? ผม ผม ผม เคยดูจนจบแล้วรอบหนึ่ง ใช่ไหม แต่ทีเนี้ย แล้วแบบชอบแค่ซีซัน 1 เท่านั้น ซีซัน 2-3-4 อะไรอย่างงี้ มันไม่ค่อยสนุกแล้วสำหรับผม เพราะแบบมัน <tsk> ยังไงอะครับ ซีซัน 1 มันพลิกล็อกดี มันแบบ เฮ้ย! มัน มันว้าว! อะว่า พระเอกเตรียมตัวมาดีมาก แล้วก็แบบแก้ไขหน้างานได้ดี มาก อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อ๋อ เข้าใจ ค่ะ อืม อือ ค่ะ เอ่อ จริง ๆ คุณก็เป็นคนชอบหนัง ซีรีส์อเมริกาเหมือนกันนะเนี่ย ซีรีย์ฝั่ง ฝั่งยุโรป
เออ ก็ ก็ดูเยอะเหมือนกันฝั่งยุโรป อย่าง อย่างอีกอันหนึ่งชอบมากเลย Dexter อะ ที่เป็นฆาตกร
อา
ฆาตกรแล้ว เอ่อ ครับ เป็น เขาเป็นฆาตกรแต่ว่าปลอมตัว ก ก แต่ว่าเขาก็ทำงานเป็นอะไรอะ หน่วยสืบสวนในตำรวจอะ หน่วย หน่วยสืบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมเหมือนกันน่ะ เออ
Dexter เหรอ? อืม ค่ะ ค่ะ โอ้! อันนั้นน่าดูนะ อยากดูเหมือนกัน เพราะเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับ เนี่ย แนวสืบสวนสอบสวนตอนนี้เนาะ อยาก ชอบดูมาก อืม มันเหมือนแบบมันได้คิดว่า ใครเป็นคนฆาตกรรม? ใครเป็นคนทำ? อะไรอย่างเงี้ย เออ เราชอบ
ใช่ ๆ เออ อา ครับ อ๋อ แต่ แต่หนังเรื่องเนี้ย คือเฉลย เฉลยอยู่แล้วว่า ไอ้ Dexter เนี่ยแหละ คือฆาตกร แต่ทีเนี้ยมันจะ เออ มันจะสนุกตรงที่ว่า เขาจะพยายามแบบกลบเกลื่อนปิดหลักฐาน แล้วก็พยายามแบบ เหมือนใครจะมาสืบใกล้รู้เรื่องเขา เขาก็ไปตามฆ่าก่อน อะไรอย่างเงี้ย เออ มัน ใช่ ๆ หนังมันจบแล้ว มีอยู่ 8 ซีซันนะครับ ผมจำได้ ตอนนั้นผมดูแบบ ดูติด อยู่
คือคนมันไม่ดี เออ ค่ะ อืม ตามฆ่าไปเลยอีก <chuckles> ค่ะ โอ้โฮ! ค่ะ แต่ซีซันนี่ก็เยอะนะ แต่ละซีซันก็มีหลายตอนใช่ไหม? เออ ค่ะ
ใช่ เยอะ ๆ ใช่ครับ ๆ เยอะ ๆ เป็นแบบ เป็น เป็นซีรีย์ที่แบบก็ชอบมาก คือแบบมันเป็น ไง มันทำให้ฆาตกรอะฉลาด มีความคิด แล้วก็แบบ
จริง อืม
มันหักเหลี่ยมนะ ส่วน ส่วนใหญ่จะเป็นฉากที่แบบเป็นพวกพระเอกเป็นตัวหลัก แล้วก็เป็นตำรวจเป็นตัวหลักนะ แล้วไปตามล่าฆาตกร แต่อันนี้ไม่ใช่ อันนี้เอาฆาตกรเป็นตัวหลักเลย
ค่ะ ใช่ กำลังจะบอก ใช่ ปกติเนี่ยจะเป็นคนดีเนาะ เอ่อ ตก อันนี้มันมาแบบว่าคน คนเลวและฆ่า และฆ่ามาเลย ฉันจะฆ่า
เออ ใช่ ๆ เออ ใช่ แล้วก็ทำให้รู้ความคิดของฝั่งคน คนร้ายเลยว่าแบบ เอ่อ แล้วมีการแบบกลบเกลื่อน ปิดหลักฐาน คือเขา เขาทำตัวเป็นคนปกติมากว่าแบบ ทำงานเป็นคนแบบ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเวลา Crime scene อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเป็นคนที่แบบไป ไปนั่งตรวจ ไปนั่งหาหลักฐาน ไปชี้ อะไรอย่างงี้ แต่ว่าบาง บางที ก็คือตัวเองอะเป็นคนทำนี่แหละ อะไรอย่างงี้ ด้วย อ เออ
ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ถ้าคุณชอบหนังแนวนี้ คุณต้องดูเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า YOU